Đó, thì như mình nói nà giờ hổng có chỗ ngủ, giờ mình ngủ ở đâu bây giờ mà định định là tính ở khách sạn qua đêm, xong rồi sáng hôm sau mà đi chơi tiếp mới đi về, mà bây giờ ha hông giờ chỉ còn tiền đủ đổ xăng thôi, đó. Mới thấy là mình với thằng bạn mình quyết định một cái quyết định cũng, gọi là, khá là tuổi trẻ, khá là bồng bột, đó là ra trước ra ra ngay cái chỗ mà, ừm, có một cái ngay cái tòa tượng Chúa dang tay, tượng Chúa Kitô lớn ở Vũng Tàu á, nó có một cái khoảng rất là lớn, cái chỗ đó thì nó rất là rộng, tới đó đậu xe, hai đứa mình quyết định cắm trại, mua thêm 1 lon bia, 2 đứa 1 lon bia và 1 bịch snack, ừ. <laughs>
Ừm, hông có chỗ ngủ. ừm. Trời ơi! Mà giờ đâu còn tiền nữa đâu. <laughs> Ừm, là gì vậy bạn? Ừm, ừm, ư, ừm. À, 2 đứa 1 lon bia. <laughs> À, ủa vậy thì hưởng vitamin C chỗ nào ta?
Ừ, đó bạn, đây là cái lúc mà hưởng vitamin C nè, là thay vì vô khách sạn ngủ, chúng ta sẽ được chăn êm nệm ấm. Không! Hai chúng chúng mình đã quyết định ra đó ngồi.
Vậy hả? <coughs> Thôi nhưng mà không sao. Ờ, nó lạnh.
Cái gió đêm Vũng Tàu nó lạnh lắm, gió nó phạt phạt phạt phạt vô người vậy nè, hai thằng thằng nào thằng nấy run cầm cập, cầm cập, cầm cập, cầm cập vậy đó. Trời ơi, trời ơi, nghĩ lại thấy sợ, đấy.
Ừm. Ờ, vậy Ừm, vậy hông sao, mục tiêu c <chuckles> mục tiêu của các bạn đi là để các bạn, à, hưởng được cái vitamin C mà, nhưng mà thôi cho dù có khó khăn đến mấy, hưởng được vitamin C thì với cái niềm đam mê đối với các bạn thì, ờ, hông biết l cảm xúc của lúc đó của các bạn như thế nào ta?
Đó là vitamin C đó, là hương gió biển. <chuckles> <chuckles> Lúc đó thì bực thằng bạn mình lắm, <chuckles> bực lắm, tự nhiên bực lắm, nghĩ sao ừ, tự nhiên đang vui đang vẻ vầy tự nhiên tị bị công an phạt này kia, xém nữa là bị giam xe rồi, đó. <chuckles>
Bực lắm hả? <chuckles> Ờ, nó hành mình mà, đúng hông? <chuckles> Ừm. Ôi trời ơi! Rồi nhà ngủ êm ấm mà không chịu mà phải chịu đi xuống dưới đó ngủ ha.
Ừ, nhà ngủ êm ấm hông muốn đúng, nhà ngủ êm ấm thì hông thích đâu, thích ra nằm bờ nằm bụi mà gió biển nó thổi, lạnh cầm cập cầm cập về bệnh chắc ba mẹ chửi nữa chứ không được gì đâu. <laughs>
<chuckles> Trời ơi! <chuckles> Trời ơi, cái lúc đi nó gặp rất là nhiều khó khăn, đúng hông bạn?

Ừm, có luôn bạn. Mình nghĩ ngay tới cái thời mình mới lên đại học, mình học thời sinh viên năm 2 của mình á, trời ơi, nhiều chuyến phiêu lưu bất ngờ lắm, mà có một chuyến mình nhớ hoài luôn à.
Dạ. Ờ, mà Ờ. À, vậy bạn chọn ra một trong những cái chuyến phiêu lưu đó để kể cho mình nghe đi.
Ừm, cái lần đó là mình là mình nhớ là ngày thứ Bảy vào đêm tối, ờ, vào lúc đêm rất là tối rồi, khoảng 8:00 tối, thì b người bạn của mình học chung á rủ mình đi uống cà phê. Thì mình thì đúng rồi, đi uống cà phê thì mình sẽ bận đồ thoải mái, mình bận đồ bình thường thôi, mà mình cũng hổng có nghĩ gì chuyện khác, đó. Ừm, đi ra uống cà phê, chưa được nửa tiếng nữa cái bạn ấy mới hỏi mình một câu khiến mình nhớ hoài tới giờ luôn: "Ê, tự nhiên thèm vitamin C quá," cái mình mới hỏi là "Vitamin <laughs> vitamin C là kiểu gì?" Ừ, nó nó nói: "Ơ, vitamin C là vitamin sea á, là vitamin biển á bạn." Đó <laughs> cái mình, ơ
Ngày thứ Bảy. Ừm. Ừm. Ừm. 8:00 tối. Ưm, đúng rồi. Ừm. Một câu gì vậy? Ôi, <laughs> vitamin C á? <laughs> Ừm, vitamin s vitamin sea, <laughs> Hay đó.
ờ, cái cái cái mình mới hỏi nó là "Ủa, vậy mày thèm mày nói tao làm chi?" Nó nói cái ờ, thì đúng rồi, đúng hông? Tự nhiên nó nó nó thèm cái nói mình, mình cũng thấy bất ngờ, mình cũng hông biết tại sao á. Ừ.
Ừm. Ừm, đúng rồi, chứ 8:00 tối mà uống cà phê mà tự nhiên vitamin sea.
Đang uống cà phê 8:00 tối tự nhiên nói thèm biển. Ừ. <laughs>
Thấy ngờ ngợ chứ hả bạn? <laughs>
Ừ, nó cái nó nói là "Thôi bây giờ tao với mày đang có xe nè, thôi đi luôn đi!" Cái mình mới nói cái mình mới kiểu bị bất ngờ á, mình, ừ, "Tự nhiên đi, có chuẩn bị gì đâu, tiền hông đem, bóp còn hổng đem mà giờ bây giờ kêu đi tắm biển luôn là sao?" <laughs> Đó, đó.
Ờ. Ừm, đúng rồi, vậy thì bạn quyết định sau đó bạn có quyết định bạn đi không?
À, tuổi trẻ mà bạn, ừ, <laughs> mình nghĩ là mình tuổi trẻ lúc đó mình sẽ sống hết mình về những cái chuyến đam mê của mình. Ừ, đó, tuổi trẻ chỉ sống một lần người ta nói như vậy đó, thì lúc đó cũng hơi bồng bột, cũng hơi có chút, gọi là, máu tuổi trẻ trong người nó nổi lên thì mình với bạn ấy đã quyết định lên xe chạy một phát ra tới Vũng Tàu luôn, và trên đường như mình nói bất ngờ thì sẽ có rất là nhiều vấn đề, đó.
À, thì cũng Vì vì đam mê ha. Ừm. Ừm. Đi luôn. TrờI! Ừm, vậy tính ra 8:00 tối lúc đó chắc cũng hơn 8:00 tối ha. Trừ cỡ chắc 9:00 đi thì hông biết là hai bạn mà hai người con trai trong khi không có chuẩn bị gì hết mà đi đi trong đêm luôn. Vậy thì tại sao nó gọi là cái chuyến phiêu lưu bất ngờ vậy bạn? Bạn đã trải qua những gì trong đó ta?
Đúng rồi bạn. Ừ, đấy.

Ừm, trên trên cái trên cái đường đi á, thì, ờ à, lúc mới đi á, thì, à, quyết định đi 1 xe, nên mình mới quyết định là quay về phòng trọ mình gởi cái xe mình, ừm, ừm, để xe mình lại phòng trọ là trước rồi, xong rồi hai đứa đi. Tới tới tầm, ừm, khoảng được nửa đường chưa tới a, không, chưa chưa tới được Vũng Đồng Nai nữa, mới tới Suối Tiên thôi.
Ừm. À! Ừm, mình hiểu rồi. <laughs> Ừm, ha.
Mới tới Suối Tiên thôi là có vấn đề rồi.
Ôi! Vấn đề gì vậy bạn?
À, ba mẹ bạn ấy gọi bạn ấy không được. Rồi xong rồi ba mẹ bạn ấy nhắn tin là kêu bắt buộc là phải trả lời tin nhắn này kia nên chửi nói chung là thậm tệ lắm kìa. Đó.
Ờ, rồi sao ta? Ờ, là là là nhắn tin cho bạn hay là nhắn tin cho bạn ấy?
Nhắn tin cho bạn ấy không được rồi nhắn cho mình luôn. <chuckles> Đấy. Là biết hai đứa đi uống cà phê với nhau. Đó. Lo lắng, mà mà bạn ấy thì không muốn trả lời. Xong rồi vừa mình vừa bật điện thoại lên, mình có biết đâu, mình thấy số điện thoại gọi tới mình bật lên.
Chết rồi! Rồi bị ba mẹ trách rồi. Ờ! <laughs> Ờ. Trời ơi! Thấy vậy rồi có rung hông bạn?
À, bật lên thì nghe giọng mình run quá trời run luôn rồi hỏi: "Đi đâu?" nói: "Đi chơi Vũng Tàu." Khai thiệt luôn. Rồi.
Ờ. Rồi ba mẹ bạn ấy nói sao? Ba mẹ bạn ấy có cho hông bạn?
Bắt đi về chứ sao bạn, đâu có cho đi. Mới lớn mà, chút xíu nữa mà tời tối thui <chuckles> chạy từ Sài Gòn ra Vũng Tàu, ba mẹ đâu có cho đi. Đấy.
Trời ơi! Ủa vậy là đi về luôn hả bạn?
Không bạn. <laughs> Thằng bạn ừ. <laughs>
Ờ, mình tưởng đâu đi về á ch tại sao lại ừm, rồi
Thằng bạn mình lúc đó kêu mình: "Tắt điện thoại đi, đi luôn, sáng mai về tao xin lỗi, không cần lo." <laughs> Nó tự tin quá, mình thì cũng theo nó luôn. <laughs>
Ôi, trời ơi! Trời ơi, tức là bạn của bạn cũng, kiểu là, cũng vì đam mê mà cháy hết mình với đam mê luôn á ha. <laughs>
Ừ, cháy. Đấy, thì như như mình nói là có rất là nhiều vấn đề, vấn đề đó là cái đầu tiên rồi. Xong cái vấn đề thứ hai là chỉ có 1 xe thôi mà lần đầu tiên đi xa. Đứa mà trời tối nữa bạn, buồn ngủ bạn. Thì, ờ, nó ha mình với nó phải đổi tay lái liên tục.
Xong Ừm. Còn cái nào nữa hông bạn? Ừm. Ừm, đúng rồi.
Mà mình cũng đã nói rồi, cái lúc mình đi là mình hổng có đem bóp, mình chỉ đem đúng tiền cà phê thôi.